Kiểu như là, mình, ừm, lúc ấy thật sự mình đứng hình luôn ấy. Ừm, người ta lấy lý do người ta lại lấy lý do lại với mình, người ta cũng nói rất là khéo, người ta cũng bảo là, ờ, do phía trên tổng công ty của bên mình lại, kiểu, như không không cần tìm cái vị trí đấy nữa. Ờ, cho nên là hiện tại không thể nhận, ờ, mình vào cái vị trí đó được nữa. Ờ, xin, ơ, phép là, kiểu, giữ lại cái hồ sơ của mình để nếu như mà có, ơ, cơ hội sắp tới thì sẽ liên hệ với mình sau ấy. Đại loại là như thế và mình biết là mình đã bị từ chối rồi. Ô kê.
À. Trời ơi! Nghe cái tin đó chắc là giống như là sét đánh nhanh tai bạn lúc đó quá ha? <laughs>
Ừm, lúc ấy, kiểu, mình, kiểu, lúc ấy là đi đi không được là ở lại không xong luôn ấy, kiểu, công ty cũ thì mình đã báo nghỉ rồi. Ôi!
Cái khoảnh khắc đó có bà làm bạn ờ, đúng rồi. Trời ơi! Cái trường hợp này sao mà nó nó nó nó nó nó quá là là trùng hợp với nhau đi. Vậy thì cái thời điểm lúc đó bạn có nhớ cái khoảnh khắc lúc đó bạn mở mail ra bạn có, ơ, bị cái cảm giác giống như là mình hay thấy một số người á, khi mà gặp một cái gì đó sốc á, là, kiểu, ngồi thẫn thờ luôn, kiểu, ngồi, à, đơ cái mặt ra luôn rồi, à, không có suy nghĩ được gì luôn hông?
Kiểu, như là lúc ấy mình Ừ. Mình cũng vậy đấy, mình cũng, kiểu, như là đơ cái mặt ra mình luôn ấy. Xong rồi là mình cũng Tức là lúc ấy gần như là mình gọi là tiến thoái lưỡng lan luôn, mình không biết là phải phải làm sao ấy. Mình lúc ấy, kiểu, không biết phải làm gì luôn. Chắc chắn là là là không ở lại được công ty cũ rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ đi thì đi thì đi đâu? Chưa có đâu để đi.
<laughs> Đúng rồi, hông có quay lại được. Đi thì lại cũng hông có công công việc mới. <laughs> Đó là tiến thoái, a, lưỡng lan luôn á.
Thế là biết được phía trước là tương lai đang tăm tối rồi đấy bạn.
Đúng rồi. Vậy thì á thì cái đó mình có thể xem là một cái thất bại của mình đi, và một cái thất bại đó mình thấy là cũng khá là lớn á. Tại vì khi, a, khi mà bạn quyết đổi định, à, thay đổi công việc á thì công việc cũ nó gắn bó bạn là 6 năm rồi chứ hông phải ít nữa, cho nên là mình nghĩ, a, cái đó là một cái cú sốc kha khá lớn đối với bạn, thì không biết là cái quá trình mà bạn, à, à, trải qua thì bạn, à, phải trải qua nó như thế nào vậy bạn ha?

Ừ, thế! Thế là mình cảm thấy, như kiểu là, giai đoạn đấy là đi xin việc cũng rất là khó nhá, ờ, thế xong mình cũng suy nghĩ, mình bảo là "Không biết bây giờ bây giờ mà xin ở lại thì nó sẽ như thế nào Kiểu
À. À, ê. <chuckles> Vậy thì mình đang tò mò, không biết là bạn lựa chọn giữa hai quyết định đó là lựa chọn là dặt dày ở lại hay là, à, giờ không mặt dày được, bây giờ đi luôn ha, chịu đấm ăn xôi thôi.
Lúc lúc ấy là, ờ, mình cũng bị rơi vào cái tình trạng, gọi là, hoảng loạn tinh thần, là cũng khá là là lâu đấy, cũng phải mất tầm khoảng độ nửa tháng đấy. Thì <chuckles> trong cái quá trình đấy là mình vẫn, kiểu, coi như là mình vẫn chưa chưa chưa dám nói gì đến cái việc là nghỉ hay là ở lại gì hết, mình vẫn coi như là mình vẫn đang là xin nghỉ đi, ờ, xong rồi là, trong quá trình đấy mình vẫn phải đi làm chứ, mình có được nghỉ đâu. Thế nhưng mà đang trong quá trình, gọi là, bàn giao công việc đấy thì mình quyết định là mình không thể nào mà mình xin ở lại được nữa, nếu mà mình ở
<laughs> Đúng rồi, không được nghỉ. Ừm. Ờ, không có mặt dày được hả?
Ừ, mình mà xin ở lại thì mặt mặt mũi mình để đâu, kiểu, ừ, ê chề.
<laughs> Trời ơi, lên nói chắc, a, quê lắm luôn á.
Đúng rồi, quê lắm! Xong rồi nhá, mọi người ở cơ quan thì cũng bắt đầu nghe nghe nghe nghe ngóng được là cái thông tin là là mình không đi được nơi mới, ờ, xong mọi người cũng nói chung là cũng xì xào sau lưng mình cũng nhiều, xong rồi mình th cảm thấy quê ơi là quê luôn ấy. Đấy, quê quá trời quê ừ!
Trời! Ừ. Lại bị lộ cái thông tin mới á là xin qua công ty mới mà bị từ chối nữa nó nó quê gấp đôi luôn đó bạn ơi. <chuckles> Rồi.
Thì đấy! Bị bị bị đồn cái thông tin đấy ra, chứ chắc là mình kể với cái đứa đồng nghiệp kia xong rồi nó đi nó lại đi kể với ai ấy, xong rồi là mọi người cứ mỗi người nghe 1 câu, 1 câu ấy, thế là mình nhục quá.
Ờ, mình nghe cái câu chuyện này nó nó hơi hướng một, ừm, xíu là hơi buồn, nhưng mà mình thấy có cái sự hài hước trong đây khá là nhiều á nha. Tại vì tại sao nó lại gặp, à, quá là nhiều sự trùng hợp như vậy mà <chuckles> bây giờ á thì, à, nghỉ hông được mà ở lại cũng hông xong, vậy thì bạn giải quyết cái điều đó như thế nào vậy bạn?
<laughs> <chuckles>